अ, जी मैं आपको अ, बताना चाहती हूँ कि आजकल के अ, व्यस्त जीवन के चलते हमारे पास समय की बहुत ज़्यादा कमी है, और हम लोगों को जो है इतना समय नहीं मिल पाता है कि हम जो है अपने अ, खाली समय में जो है अपना अ, काम कर सकें या फिर अपनी प्राथमिकताओं को हम महत्व दे सकें। क्योंकि मेरे पास जो है ना समय बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, और मेरे शौक बहुत हैं, जैसे घूमना अ, किटी पार्टीज़ में जाना, शॉपिंग करना, जिम जाना। तो मुझे ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन मेरे पास जो एक समय रहता है ना, क्योंकि मैं ना एक विवाहित महिला हूँ और मुझे जो है अपना परिवार का ध्यान रखना, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, होमवर्क कराने से लेके और ऑफिस तक के भी काम मुझे इतने हो जाते हैं ना कि मतलब मैं खुद को जो है फ्री नहीं कर पाती। कहीं न कहीं मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पाती। मैंने बहुत कोशिश की, कि मैं थोड़ा-सा कामों को जल्दी निपटा सकूँ, जल्दी उठ पाऊँ लेकिन ना ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि जो है ना कहीं न कहीं घर में खाने का रूटीन भी हमारा ऐसा हो जाता है, खाना खाते-खाते हमें 11 बज जाते हैं रात को भी और सोते-सोते 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। और फिर थोड़ी देर हम अपना जो है रात को सोने से पहले कभी टीवी देख लिया या कभी फ़ोन चला लिया। तो इस तरह के कार्य भी मुझे बहुत पसंद है, थोड़ी देर अगर मैंने सोशल मीडिया चला लिया, कभी कोई मूवी लगा ली, जैसे मैंने कोई मूवी लगाई तो 2 ढाई घंटे में मेरे मूवी में निकल जाते हैं। तो सोते-सोते मुझे पर्सनली अगर मैं कहूँ तो रूम में 2 से ढाई बज जाते हैं, ऊपर 12 बजे भी आने के बाद भी। तो मैं ना इतनी ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ अपने जीवन में कि मैं खुद की प्राथमिकताओं को पूर्ण रूप क से जो है नहीं उनको समय दे पाती हूँ। मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मेरी जो स्वास्थ्य है ना, वो बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है। तो मैं अपने लिए कैसे समय निकालूँ और कैसे परिवार के कार्यों को पूरा करूँ, जो प्राथमिकता वाले कार्य हैं मैं उनको कैसे पूरा करूँ, क्या आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं?
हाँ। अच्छा। हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। बिल्कुल मैं आपकी बात को समझने का लगातार प्रयास कर रही हूँ और देखिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि व्यस्तताओं के चलते ना खुद पर ध्यान देना थोड़ा-सा मुश्किल होता है लेकिन अ, बहुत ज़्यादा नहीं। और आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम ज़रूर एक अच्छे सुझाव की बात करेंगे। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि अ, आप हफ़्ते में कितना समय अपने आपको को देती हैं और कितना समय आपके पास खाली होता है 1 हफ़्ते में? ज़रा इसके बारे में बता पाएँगी?
अ, जी बिल्कुल अ, मैं जो है अपने आप को ज़्यादा समय नहीं दे पाती हूँ। क्योंकि मैं सुबह जो है 7 या 6 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद फिर मुझे नहाना होता है, पूजा पाठ करना होता है। उसके बाद फिर मुझे बच्चों का खाना बनाना, परिवार वालों का नाश्ता-चाय बनाना, उसके बाद फिर मुझे ऑफ़िस जाने के लिए जो है तैयार होना पड़ता है। तो कहीं न कहीं मुझे 10 बजे तक घर से निकल जाना होता है क्योंकि मेरा जो ऑफ़िस है वो एग्ज़ैक्ट 11 बजे जो है अ, शुरू हो जाता है। तो मैं जो है ना अपने आप को समय बिल्कुल नहीं दे पाती। फिर वही ऑफ़िस में इतना काम होता है कि मैं दिन भर बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और घर आते-आते मुझे रात को 8 बज जाते हैं। ठीक है ना? और फिर जब मैं 8 बजे जैसे घर से घर पे आई तो फिर घर पे आने के बाद जैसे मेरी जो मदर-इन-लॉ हैं वो जो हैं ना कभी सब्ज़ी काट के रख दी, सब्ज़ी बना दी, आटा गूँध दिया, ऐसा थोड़ा-सा कर करके रखती हैं तैयारी। तो फिर मुझे घर आके फटाफट रोटी बनानी या बच्चों को खाना खिलाना, फिर खुद को जो है फ्रेश करना, कपड़े बदलने तो इससे मैं जैसे मैं अगर 8 बजे भी घर आती हूँ तो मुझे 10 साढ़े 9-10 बज जाते हैं खाना ब खाने में, बनाने में। और फिर जो है थोड़ी देर मैं अपना पर्सनल टाइम निकालने के लिए जो है थोड़ा फ़ोन चला लेती हूँ, सोशल मीडिया। तो जो मैं खुद को जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं जिम जाऊँ, थोड़ा घूमने-फिरने जाऊँ मतलब मैं वो चीज़ें नहीं कर पा रही। कहीं न कहीं ना मुझे बहुत ज़्यादा अ, इतने बिज़ी शेड्यूल से न मुझे बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव होने लग गया है। तो मैं क्या करूँ? मैं अपने लिए समय कैसे निकालूँ मैं समझ ही नहीं पा रही इस चीज़ को।
अच्छा। हुँ। हाँ। बिल्कुल अ, देखिए, आप सच में बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हैं और इसके साथ में अ, खुद के लिए समय निकाल पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम ज़रूर अच्छे सुझाव की बात करेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि कौन-से ऐसे आपके शौक हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा, जो है, आपके लिए मायने रखते हैं? कौन-सी ऐसी रुचियाँ हैं, जो आपको लगता है कि वो आपको अ, सबसे ज़्यादा पसंद है और ज़रूर आप उसको करना चाहेंगी?
हुँ। जी, बिल्कुल, मेरे सबसे ज़्यादा शौक हैं, एक तो खुद को स्वस्थ रखना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जिम जाऊँ, पर जिम ना जाने की वज़ह से, जो है, समय ना मिलने की वज़ह से मैं वो भी नहीं कर पाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह ही थोड़ा-सा व्यायाम कर लूँ, पर रात को देर से सोने की वज़ह से, जो है, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ और सुबह जल्दी ना उठ पाने की वज़ह से, जो है, मुझे बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, क्योंकि मुझे ऑफ़िस भी जाना होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, मैं नहीं कर पाती और कभी ऐसा भी होता है ना कि जब सैटरडे-संडे आता है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि चलो, शुक्र है कि छुट्टी आई। हर किसी को संडे-सैटरडे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी मन करता है कि मैं सैटरडे-संडे घूमूँ, कभी-कभी बाहर डिनर पे जाऊँ, अपने पति के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ। पर ना, मेरे घर पे ना, एक तो बाहर के खाने को लेके बहुत ज़्यादा चिक-चिक होती है कि, "नहीं, सैटरडे-संडे है, तो बहू ही खाना बनाएगी। हम तो बहू के हाथ का खाना खाएँगे।" मेरी सास को तो ऐसा लगता है, "जी, 5 दिन मैंने खाना बनाया है, छुट्टी वाले दिन बहू काम करेगी।" तो मुझे लगता है कि, "हमारी छुट्टी नहीं होती, हमारी छुट्टी क्यों नहीं होती? हम भी तो 5 दिन काम करते हैं ना, ऑफ़िस जाके। तो हमें भी 2 दिन आराम मिलना चाहिए।" तो उनको लगता है, "नहीं, 2 दिन आप घर पे काम करो। ना तुम घूमने जाओ, ना तुम फ्रेंड्स के साथ जाओ, बस घर पे काम करो, कपड़े संभालो, कपड़े धो, ये करो।" तो मैं ना, बहुत ज़्यादा अ, परेशान हो जाती हूँ और ये है ना कि अब बड़े हैं, आप कुछ बोल नहीं सकते, अपनी बात नहीं रख सकते। तो मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी-सी हो जाती हूँ।
हाँ। हाँ। हुँ। अच्छा। हुँ। बिल्कुल। हाँ। हुँ, बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ पा रही हूँ और वाक़ई में अ, ऐसे में अगर खुद को समय ना मिल पाए तो चिड़चिड़ा होना भी बहुत ही स्वाभाविक बात है और आप बिल्कुल चिंता ना करें। अ, हम ज़रूर एक अच्छे सुझाव की बात करेंगे। अच्छा आप ये बताइए, क्या घर में कोई आपके पास कोई किसी प्रकार का सपोर्ट है, अ, आपके पति आपके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं? क्या वो आपकी बातों को सुनते हैं, कभी आपने जो है बात करने का प्रयास किया हो, तो कि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो?
हुँ, हुँ। <clears throat> जी, मैंने अ, अपने हसबैंड से जो है बहुत बारी बोला है और ऐसा नहीं है कि वो मुझे साथ नहीं देते। बिल्कुल वो मेरा साथ देते हैं, वो बहुत अच्छे हैं और हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। पर कभी-कभी वो कहते हैं नहीं मम्मी ठीक कह रही हैं आपको जो है सैटरडे-संडे में बिल्कुल काम करना चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आप हमेशा अपनी मम्मी का साथ ही क्यों देते हैं? आप मेरी जगह क्यों नहीं रह के देखते कि 5 दिन आपको ऑफ़िस का काम करना पड़े और फ़िर 2 दिन आपको घर पे सब्ज़ी-रोटी बनानी पड़े। क्योंकि सबको लगता है ना कि 2 दिन तो हम आराम करेंगे। आराम से उठेंगे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब हमारा मन करेगा। फ़िर उठे, खाया-पिया, बाहर घूमने चले गए दोस्तों के साथ। पतियों का तो देखो ऐसा ही होता है क्योंकि उन्हें घर का काम नहीं करना पड़ता कहीं न कहीं, तो उनको लगता है कि तुम्हें हमारी माँ को आराम देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है देना भी चाहिए, पर हम भी तो किसी की बेटी हैं ना, हमें भी आराम मिलना चाहिए। तो कहीं न कहीं ना मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि मतलब भेदभाव-सा हो रहा है माँ और बीवी के बीच में। तो कई बारी ऐसा होता है कि मैं उनकी बात मान भी लेती हूँ लेकिन ना कभी-कभी ऑफ़िस में इतना ज़्यादा परेशान और काम के अ, स्ट्रेस की वज़ह से, काम के बोझ की वज़ह से ना मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हूँ और वो गुस्सा जो है ना फ़िर लड़ाई में बदल जाता है। घर पे कभी सास के साथ लड़ाई, कभी अपने पति के साथ लड़ाई और उम, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा हर बारी होता है, ऐसा कभी-कभी होता है। और मेरे को अ, बि ब मतलब बिल्कुल उम्मीद रहती है कि मैं अपने ससुर जी को बोलूँ क्योंकि कहते हैं ना कि बेटी और एक बाप का जो रिश्ता होता है वो बिल्कुल अलग-सा होता है। तो पर वो भी मुझे बिल्कुल वो नहीं कर पाते हैं, तो मुझे थोड़ा-सा दुःख होता है।
हुँ। हाँ। हुँ। हाँ। हुँ, बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ रही हूँ और वाक़ई में दुख की बात तो है जब इतना ज़्यादा काम हो जाता है तो। अच्छा बस एक छोटा सा प्रश्न है आप अ बहुत ही संक्षेप में भी बता सकती हैं। क्या आपने कभी प्रयास किया है इसको ठीक करने का?
अ, जी मैंने बहुत बारी कोशिश की है और बहुत बारी अपने परिवार वालों को मैंने समझाने की भी कोशिश की है, पर जो है वो मेरे को अ, कई बारी तो बिल्कुल बहुत अच्छा समझते हैं और कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं पर ज़्यादातर जो है वो अ, जो है मना कर देते हैं चीज़ों से, तो कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा नकारात्मक सा महसूस होता है और मुझे लगता है कि मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने खुद के लिए जो है मुझे कहीं न कहीं समय निकालना चाहिए। तो मैं ऐसा सोचती हूँ।
हाँ, बिल्कुल आप सही सोचती हैं और वाक़ई मैं इतना अ, ज़िम्मेदार होने के बाद भी इतने काम करने के बाद भी अ, घर में अगर थोड़ा-सा भी आराम नहीं कर पाते तो सच में अ, चिड़चिड़ापन और इसके साथ-साथ गुस्सा आना भी बहुत ही आम बात है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप इतनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हैं, इतना अ, जो है कार्य भी कर रही हैं तो ज़रूर आप एक तरह से अपने लिए और अपने परिवार के लिए सारा कुछ ज़िम्मेदारी के तौर पर निभा ही रही हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे खुद के लिए कहा जाए तो देखिए आपको ना अ, जैसे आपने कहा कि पति से भी कई बार बात करके देखी है तो वो छुट्टियों के समय में भी कार्य करना होता है और सच बात है कि बाहर कार्य करने के बाद भी तो एक दिन की तो छुट्टी मिलनी चाहिए और उसमें भी घर के कार्य, तो थोड़ा तो मुश्किल रहेगा लेकिन आप ना धीरे-धीरे शुरुआत करें, इस प्रकार कर सकती हैं कि अपना समय जो है तय कर लें, आप उस समय कुछ भी नहीं करेंगे, देखिए घर के कार्य तो हमेशा लगे रहेंगे और वो आगे पीछे भी हो सकते हैं और सही उम्र पर जैसे आपने कहा कि आपको व्यायाम करना बहुत अच्छा लगता है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप कुछ अ, उनको कारण बन बता सकती हैं कि आप व्यायाम क्यों करना चाहती हैं? आपको कोई परेशानी हो रही है शारीरिक तौर पर, आप थकान महसूस कर सकती हैं और जब आप इस प्रकार से घर पर बात करेंगी और नियमित समय बना लेंगी कि ना मुझे तो इस समय पर करना ही है, चाहे किसी भी प्रकार का कार्य आतर कार्य आए या जाए, उसमें सुबह का समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और आप थोड़ा-सा जिस समय पर जगती हैं, उस समय से थोड़ा-सा 10 मिनट पहले जग कर के आप छोटे-छोटे कदमों से शुरुआत कर सकती हैं, 5 मिनट कर सकती हैं, पहले फिर 10 मिनट कर सकती हैं और अपने अ, इस बीच अपने पति से बात कर सकती हैं कि आपको एक योग क्लासेस लगानी है और आपको बेहद ज़रूरत है क्योंकि आप जो है मानसिक तनाव थोड़ा-थोड़ा हो रहा है और उसके चलते कार्य पे ध्यान नहीं लग पा रहा है, तो आप इस प्रकार से ना थोड़ा-सा अपने लिए समय निकालें और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक भी कार्य नहीं किया जा सकता इस प्रकार लगेता लगातार कार्य करते हुए और ना च अ, थोड़ा-सा इस समय भी निकाल सकती हैं कि अ, जैसे छुट्टी वगैरह हुई तो उस समय आप जो है कोई एक प्लान कर सकती हैं और जब घरवालों की बात आती है तो आप पहले कह दिया करें कि मेरा एक प्लान है और मुझे अ, करना ही है वो और इस प्रकार से जब आप सीधे तौर पर अपनी बातें कहेंगी ना, उसमें कोई अलग से बात नहीं है क्योंकि आप इतनी ज़िम्मेदारी निभा रही हैं, तो खुद के लिए समय निकालना बेहद ज़रूरी है।
जी, जी। जी, जी।
और अ, ना लक्ष्य तय करें। लक्ष्य तय करना बहुत ज़रूरी है कि आप ये क्यों कर रही हैं? क्या वजह है? जब भी कोई घर वाला कोई प्रश्न कर रहा है कि क्यों कर रहे हो तो एक अच्छी सी वजह उनको दिखा दो कि इसीलिए कर रहे हैं। तो फिर कुछ भी कोई नहीं कहेगा और मुझे लगता है मेरे सुझाव भी आपको बहुत पसंद आएँगे।
अ, जी बिल्कुल आपने मुझे बहुत अस अच्छा जो है सुझाव दिया और मुझे आपसे बात करके जो है थोड़ा-सा अ, बहुत सुकून मिला कहीं न कहीं मेरा दिल बहुत हल्का हुआ आपसे बात करके दि आपके सुझाव के लिए जो है मैं बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी इस समस्या को समझने के लिए।
जी मुझे भी खुशी हुई आपकी मदद करके।